E você quer ter uma conversa com a pessoa, tipo, às vezes, ali no calor do momento, você vai soltar coisas que, tipo né, eh, não vão ser tão legais. E se for o momento que você manda uma mensagem, né, e, tipo, pensa, né, escreve com calma, pensa, assim, nas palavras que você vai usar, até pra talvez não magoar aquela pessoa. Então, eu acho mais fácil, entendeu. De você é, de você
Uhum. É, sim. Uhum. É, realmente. Pensar bem, né, pensar com o ChatGPT, às vezes, também. <chuckles>
Exatamente. Não, pensar com o ChatGPT é fantástico. Eu uso várias vezes, tipo, se eu quiser escrever, às vezes, um e-mail importante, sabe, tipo, eh, ass é: "Escreva o e-mail pra tal", né, tipo: "Preciso de escrever o e-mail pra", imagina, sei lá, "pra meu chefe", né. Já aconteceu, por exemplo, de eu, e eh, s ir para uma entrevista de emprego, né, e pô, passar todas as fases tal, mas aí che chegar a c-conclusão que pô, pra mim não ia rolar aquela vaga que estariam me dando por conta de horário, tal, não sei o quê
<laughs> Sim, nossa, sim. Aham. Sim. Hum. Tá, é meio difícil de escrever, né. Daí u
É, exatamente. E aí, eu, tipo mas também não queria fechar uma porta, sabe. Eu falei: "Poxa, eu não quero escrever uma coisa seca pra também não chegar e fechar uma porta, né". Só que, assim, pra você falar isso pra mim, tipo pra eu chegar e ligar e falar: "Olha, pô, não vai dar e tal, tal". Então, aí eu botei no ChatGPT: "Pô, escreva, né, pra formalmente, né, dizendo que eu não vou poder por esses e esses motivos e tal".
Sim. É. Sim. Aham.
E ele escreveu lá um texto pô, super bacana, tal. Mandei, né, copiei <chuckles> sem botar ChatGPT, <laughs> sem deixar as referências, né, eh, mas coloquei lá, tal. Assim, não sei se não sei se funcionou porque também nunca mais me chamaram pra nada. <laughs>
Sim. Copiei, colei. <chuckles> Aham. <chuckles> Bom, mas você não ofendeu ninguém, pelo menos, porque o texto estava educado e estava estruturado, né, enfim.
Sim, exatamente. Foi aquela coisa, tipo, na Apple eu eu vi o ChatGPT fez o melhor dele, né. <laughs> Eu achei bom.
<laughs> Ó, meu companheiro de trabalho aqui, o ChatGPT se esforçou. Ele pô, entregou bem.
É. Eu costumo falar que ele é meu assistente pessoal. Porque tudo qualquer coisa que eu faça é pelo ChatGPT. Tipo, qualquer dúvida que eu tenho é ChatGPT.
Sim. É. Cara, eu vou dizer que isso é a mais pura verdade. Eu tenho um pouco de medo porque eu costumava escrever bem e hoje em dia, eu só escrevo bullet points, assim, para o ChatGPT formar o o e-mail ou o texto. Eu não escrevo mais. Preguiça, né. Até porque ele faz tão bem. <chuckles>
Aham. Exatamente, tipo, você perde perdia seu tempo pensando quebrando a cabeça escrevendo pô, ele faz ali em 2 segundos, te escreve um texto bem bem estruturado.
É. Uhum.